Okay. Ri ricordi anche il paese nello specifico, oppure era cucina africana in generale?
Mah Mhmm, no, no, io praticamente so andato là, non sapevo neanche che cos'era, ho detto: "Uno di questo." <chuckles> Cioè, ehm: "Io voglio provare perché m'ha chiamato da giù, ho fatto tutta 'sta strada pe' 'sto profumo, quindi non mi non voglio neanche sape' che cos'è." So che c'erano un insieme era una specie di mhmm, di sugo, ma ma no di su cioè c'era del pomodoro, c'erano anche dei wurstel fatti a rotelle, ehm, ma uhm, peperoni, un sacco di spezie, mh.
Mh-mh. <chuckles> Okay. <chuckles> "Devo assaggiare." Mh-mh. Okay.
Lu prendevano una mezza baguette cioè, ma 'na mezza baguette significa già, mhmm, mezzo metro di panino, eh.
Quindi Eh, è gra è grande infatti sì. <chuckles>
<chuckles> Bella larga, non era non di quelle strette che vediamo qua, di quelle belle larghe. E quindi ci mettevano tutta 'sta roba in que in questa mezza baguette
Assoluta Mh-mh. Sì.
eh, ti dirò, ce lo siamo magnato tutto e anche di, boh, gusto.
<chuckles> Primo morso per capire cosa fosse, secondo morso <chuckles>
Sì, primo morso di dire: "Vediamo un po', no, il profumo okay, vediamo un po'. Ah però, ah però, ah però. Eh!"
Mh-mh. E e ti chiedo ti chiedo una cosa, c'è un sapore che ti ha colpito in particolare oppure era tutto l'insieme appunto del mh-mh.
Sì. Era tutto l'insieme era tutto l'insieme, ehm, mom speziali, spezie che c'erano. Guarda, se mi chiedi di ingredienti neanche ho fatto il t io so che il profumo era in proprio ehm, proprio invadeva le strade, era irresistibile. E e il il gusto rispecchiava l'odore. Rispecchiava l'odore, ehm, perché comunque ce lo siamo mangiato, sì ce lo siamo mangiati sai alcune volte magari, ehm, i profumi non, ehm
Irresistibile. Mh. E non è semplice questa cosa. Non corrispondono al sapore.
no la non corrispondono al sapore, magari l'aspettativa non è non no, il risultato non non rispecchia l'aspettativa, quindi ma in questo caso ti dirò perché era già si facev cioè far se una cosa non era già normale magari, se una cosa era buona facevi fatica a finire que quella cosa enorme perché erano davvero un panino enorme, ma noi senza fatica ce lo siamo mangiati, sia io che mia moglie, quindi sì, sì, sì, sì affamati, ma, ehm, contenti, cioè di quello che abbiamo mangiato, "ah, caspita, buona, sta cosa qua."
Sì. Mh-mh. <chuckles> Okay. Affamati quindi. <chuckles> Ma certo. Eh, ehm, mi viene subito in mente una cosa, cioè non era un periodo di festa, perché mi hai detto che c'erano delle dei banchetti insomma, delle cucine all'esterno, uhm, in cui si serviva cibo, appunto, magari etnico.
Mhmm, no, da quel che sembra una cosa usuale che solitamente si si si usa da da quello che abbiamo capito noi. Poi ehm
Mh-mh. Okay.

Manto sembra una cosa abbastanza usuale, cioè perché la sera si trasforma un pochettino Montmartre, assume l'aspetto notturno, no. E
Sì. E Okay. Sì, sì, sì, sì, assolutamente. E mhmm
mentre di giorno diciamo e la caratteristica è la cattedrale, la maggior parte vanno lì alla cattedrale, poi la sera la cattedrale non so, ma a una certa ora non si visita, no. Eh infatti si trasforma in quella che <chuckles>
Mh-mh. Si mangia. <chuckles> <chuckles> E ti mh mhmm, ti un'altra cosa, ehm, <smacks lips> lo avete mai più mangiato, ehm, e se non lo avete fatto lo rifareste oppure è capitato appunto soltanto quella quella volta?
Sì. No, è capitato solo quella volta, ehm, a e ehm, e ripeto e cioè non sono andato alla ricerca di sapere se era un piatto tradizionale. Io mi ricordo che mi so' girato, poi dopo che abbiamo finito di mangiare so' passato davanti alla signora, che mi ha preparato, che era una signora no di di colore, afgana, tipica, ehm, che cucinava in queste barelle in maniera anche cioè si cucinava in maniera rustica così, ehm, ehm, sul fuoco in questi padelloni che si spadellava. Ehm
Mh-mh. Sì. Mh. Mh-mh.
e io ho fatto: "Guarda, buono, good, good, very good", no, cioè tutta contenta
E qui <chuckles> E quin quindi sie siete rimasti stupiti, siete rimasti completamente stupiti.
Sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì. Però per dirti non è mhmm, non è qualcosa che che ho ritrovato in alcun modo non no, poi, ehm, solitamente sono uno che, ehm, cerca di ecco, in quel caso quel gusto io a lego molte volte, ehm, il gusto, un qualcosa di che mi è rimasto impresso a un ricordo, no. Ehm, come anche da bambino, per esempio, c'ho un sacco di di ricordi legati al cibo. Ehm, se io mangio qualcosa mi viene in mente, come va capita anche con la musica, insomma, a me capita molto spesso anche con il cibo; e in quel caso
Eh Mh-mh. Okay, quindi è Mh. Mh-mh. Chiaro. Mh-mh. E cosa ti ricordi qualcosa in particolare oltre a quella volta?